Đúng rồi, đôi lúc là có đúng rồi.
Kiểu, bạn sẽ thấy chồng bạn khá là kỹ tính, đúng không? Cuộc sống mà không thoải mái, đúng không?
Đúng rồi, rõ ràng, và những lúc- lúc như vậy rất là khó chịu, thì rõ ràng khi mà mình thuyết phục như vậy thì đâu có được thì rõ ràng là mình cũng phân chia ranh giới ra, thì mình nói là "Ô kê, phòng của chồng mình thì ngăn nắp sao cũng được, còn phòng của mình thì đừng can thiệp", phải hông?
À. Ờ. Ờ. Ờ, đúng rồi đấy, kiểu, mỗi người sẽ có một cái cách nhìn nhận vấn đề riêng ấy nhỉ. Thực ra nếu mà khi mà nghe nói như vậy ấy thì mình cũng thấy là cái của bạn cũng có lý này, chồng bạn cũng có lý luôn. Bây giờ là mỗi người mỗi cách mà, đúng không? Không thể áp đặt là bây giờ anh đấy rất là kỹ tính và ngăn nắp như thế mình cũng phải theo hoặc là bây giờ cô ấy bừa bộn như thế bừa bộn được. Mỗi người một không gian riêng mà phải tôn trọng không gian của nhau, đúng không? Tôn trọng tính cách của nhau ấy.
Nó. Ừm. Đồng ý. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng. Ừm hứm. Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng, chính xác luôn. Cho nên là, kiểu, giống như là sao ta, khi mà mình thuyết phục đối thư phương á, thì, kiểu, giống như là, ô kê, kiểu, giống như là, nếu mà nó chấp nhận được thì vẫn là, sao ca, không ảnh hưởng gì tới nhau thì rõ ràng ờ, thì, ờ, mỗi người nhường một bước. Ừm. Ừm. Đúng.
Ờ. Ờ. Ừm. Ờ, vẫn, kiểu ừ, không, kiểu, mình sẽ không không phản đối quá nữa, đúng không? Mỗi người nhịn nhau một tí, đúng không? À.
Đúng rồi, rõ ràng. Thì khi mà rõ ràng trong cái cuộc sống gia đình á, thật ra là nó có rất là nhiều chuyện và, kiểu, giống như là, có nhiều chuyện mà, kiểu, giống như là, nhìn không vừa mắt nhau á. Rõ ràng luôn, khi mà bạn ở cùng với ai cũng vậy thì, ờ, sau một thời gian, kiểu, giống như là, nếu mà chấp nhận được thì, ờ nói chung là đã ở cùng với nhau như vậy rồi thì những cái chuyện nhỏ không không không cần thiết quá thì mình cũng nên bỏ qua, phải hông?
Ờ. Ờ. Đúng rồi. Ờ. Ờ, đúng rồi. Ừm, nói đến cái này mình mới nhớ nha, ngày xưa mình có ở chung với đứa bạn của mình hồi mà đại học ấy. Thì ngày xưa lúc mà mình ở chung với bạn mình thì cũng khá là ô kê. Thời gian đầu ấy, thì bạn ấy cũng ngăn nắp, ngăn nắp. Mình thì mình thì đương nhiên là một người cực kỳ ngăn nắp luôn. Mình cũng nói thẳng là mình hơi khó tính một xíu trong cái việc đồ đạc ở đâu là nó phải đúng vị trí như vậy á. Thì bạn bạn của mình ban đầu thì ở cùng ừ, bạn của mình ban đầu cũng khá là như vậy, cũng tính cũng khá là hợp nhau, cho nên bọn mình mới ở chung với nhau mà, đúng không? Thì sau khi một thời gian là bạn đấy bắt đầu ra trường bạn đi làm á, mình không hiểu sao cái tính cách của bạn đấy hoàn toàn thay đổi luôn. Bạn ấy bừa bộn một cách kinh khủng khiếp. Ờ, mình không hiểu là do là do công việc hay sao ấy, thế nhưng mà bạn ấy đã khác trước. Bạn ấy bừa đâu bạn vứt đấy luôn ấy. Đồ giường luôn đấy. Chậm một cái người mà
Ừm. Ừm. Ừm hứm. Ừm. Hiểu. Ừm. Đúng, đúng. Ừm hứm. À, vậy luôn á hả? Ừm. Ừm, ô kê. Đồng ý, đồng ý, rồi sau đó À, hiểu. Ừm. Đồng ý. Hiểu, hiểu. Ừm. Ừm, đồng ý. Ừm hứm. Ừm, rồi sau đó là sao? Hai hai bạn có, gọi là, sao ta, ờ, cự lộn hay là sao hông? Có ừm.
Ờ, trao đổi, đúng không? Ờ, mình có trao đổi, mình cũng nhẹ nhá. Mình không làm căng lên đâu, mình chỉ bảo là thôi mình đồ đạc cũng
Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm.
Ờ, một phần hơi cực. Ban đầu thì có nghe nhá, về sau thì tức là mình nhắc nhiều quá thế là người ta cũng không thấy thích ấy bạn. Bắt đầu là
Ừm. À há. À há. Ừm. À há. Kiểu, giống như là, sao ta, nhắc nhiều quá cho nên là người ta cũng cảm giác hông thích, phải hông?

Ừm, hello bạn, hôm nay của bạn thế nào?
Hello, hello, xin chào bạn. Thì, à, hôm nay của mình khá là tốt, ngày cũng kha khá là dễ chịu nhưng mà mình hay thức khuya á, còn bạn thì sao? Hôm nay ngày của bạn thế nào?
À. À. Ờ, mình cũng hay thức khuya cực, vậy nên nhắc cái đứa em nó đi ngủ sớm đi bởi vì nó phải thi ấy, thế cho nên là mình cũng mình
Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Hiểu, hiểu, hiểu.
Ờ, thói quen xấu này hay sao á, nhỉ?
Ừm hứm, ừ, đúng rồi, nhưng mà, kiểu, giống như là, sao ta, bạn có thường xuyên thức khuya hông? Hay là bạn có hay, ơ, kêu em bạn hay, a, c thường xuyên thức khuya hông?
Ừm, mình mình thì cũng không hay thức khuya lắm. Nhưng mà cái đứa em mình nó thức khuya cực kỳ luôn ấy, ờ, lúc nào cũng thức khuya xong ban ngày là nó ngủ. Mà thói quen này mình biết thói quen xấu, đúng không? Cho nên là cùng muốn là phải nhắc nó ngủ sớm đi chứ không hay thức khuya, nếu mà giả sử mình mà không nhắc thì không có ai nhắc tiếp, cứ thức đêm vậy á, trời ơi.
Ừm, ừm. À, vậy hả? Trời đất ơi! Đúng rồi, rõ ràng. Đồng ý. Ừm hứm. Trời đất ơi, trời ơi, nghe có vẻ là nan giải quá vậy, nhưng mà rồi cái, a, em của bạn có nghe lời có nghe lời bạn hông? Hay là, kiểu, giống như là, vẫn giữ cái thói quen là, sao ta, thức khuya rồi ngủ ngày như vậy?
Ờ, bảo lắm. Ờ, vậy dạo gần đây thì là hơi xíu chứ còn tầm sang tháng mà vừa mới thi giữa kỳ xong ấy, là nó cứ liên tục, liên tục là nó cứ thức đêm luôn ấy bạn. Nó không nghe đâu. Nó thấy mình khuyên chắc là nó cũng thấy mình thức hay sao. Nhưng mà thực ra là mình thức là do mình mình thức để để nhắc nó thôi chứ không phải là mình thức là do mình muốn thức đâu, đúng không? Ừ.
Ừm hứm. Ừm hứm. Trời đất ơi, trời ơi. À ha. À, vậy hả? U là trời, vậy hả? Vậy đâu? Bạn thử đi, bạn thử hôm nào bạn tự đi ngủ sớm đi, kiểu, giống như là, khoảng 9:00-10:00 bạn đi ngủ sớm rồi, kiểu, giống như là, nó thấy xung quanh ai cũng đi ngủ rồi có khi nó cũng sẽ đi ngủ sớm thì sao, không cần nhắc nữa.
Trời ơi. À. Mình cũng nghĩ thế á, kiểu, ờ, khi mà mình có cái thói quen tốt thì khi mà cái đứa em mình nhìn vào thì cũng thấy là về mọi người đều có thói quen tốt như thế, thì một mình mình là đang ngủ muộn như thế là cũng một phần ảnh hưởng đến mọi người, mà nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, đúng không? Cái cách này của bạn cũng hay, mình mình thì cũng đang áp dụng thôi nhưng mà chưa được, ừ, <chuckles> có hiệu quả lắm.
Ờ. Ừm. Ừm. Đồng ý. Đúng, đúng, chính xác. Ừm, thì Ừm. Thì, à, từ từ thôi mưa mưa dầm thấm lâu, rõ ràng thêm. Mà, kiểu, giống như là, sao ta, nó nó nó đang ngồi mà, kiểu, giống như là, nó chơi game hay là nó làm gì đó mà tự nhiên nó thấy không gian yên tĩnh quá, cũng không ai nhắc nhở mình. Nó thấy mọi người đi ngủ hết rồi thì rõ ràng cái việc là, sao na, nó cũng sẽ có cảm giác buồn ngủ vào muốn đi ngủ, phải hông?
<chuckles> Ờ. Ờ. Ờ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu, tự giác nó sẽ dễ hơn là mình cứ thúc ép, thúc ép, đúng không? Bây giờ, kiểu, mình tự nhiên là mình thấy mọi người đều đi ngủ hết rồi, bây giờ mình làm giống như thế thế dẫm vào người khác thì sao. À, mình sẽ phải tự giác là mình đi ngủ liền. Mình nghĩ tức là áp dụng trong ngày mai luôn. Ừ.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đồng ý. Đúng rồi, mà mà chưa chắc là cái việc mà, sao ta, bạn bạn, ờ, sao ta, bạn, à, bạn, à, bạn thúc đẩy, bạn kêu em ấy đi ngủ hàng ngày mà em ấy muốn đâu, có khi lại là phản tác dụng nữa, phải hông nè?
Ờ. Đúng rồi, bị cắt hết đấy, đúng không? Mình nghĩ là như vậy.
Ừm. Đúng rồi.

Bây giờ nếu mà ví dụ là một ngày mình cứ lúc nào cũng nhắc là em đi học đi, em đi ngủ đi, hay là cảm giác người ta lúc nào cũng thấy bị khó ch chịu trong người, đúng không? Thì mình nghĩ là thôi chắc là phải cho cho em mấy cử
Đó, có cảm giác giống ừm hứm. Ừm. Ừm, ừm. Đồng ý, rõ ràng và và đặc biệt là Ừm, đó, và đặc biệt á là, sao ta, những cái đứa trẻ mà giống như là em bạn, kiểu, giống như là cái tuổi mà còn nhỏ hoặc là cái kiểu, ờm, ờ, vị thành niên hoặc là lớn hơn chút xíu, kiểu, cảm giác là, sao ta, mình đã trưởng thành rồi, ờ, kiểu
Nha Nhận ra thôi thôi, đúng không? Ừm, à. Ờ, đang sắp lên cấp 3 ấy, đang rất khó bảo. Ờ, ờ đó.
Đúng rồi, thì, à, nó suy nghĩ là mình đã trưởng thành rồi, mình đã vị thành niên rồi, mình cũng biết suy nghĩ rồi thì rõ ràng là, sao ta, tại sao phải, a, a, cần người nhức nhắc nhở như vậy thì rõ ràng đôi khi như vậy nó lại phản tác dụng phải hông?
Ừm. Phải nghe ai, ừ, đúng rồi. Đó. Đúng rồi, thật ra là ngày xưa ấy, khi mà mình tầm tuổi của em mình á, mình cũng bướng y chang à, mình cũng không có khác gì nó bây giờ luôn. Hồi đấy không có ai bảo được gì mình với hết, mình chỉ làm theo ý của mình thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì mình lại đang lặp lại cái thói quen ngày xưa, ơ, khi bố mẹ mình bảo mình đi ngủ này, hoặc là khi bố mẹ mình muốn mình làm gì đấy, thì mình lại cũng phản đối lại y chang như cái đứa em mình bây giờ luôn á. Thế nhưng mà bây giờ đấy nghe bạn nói xong thì mình nghĩ là phải thôi, thay đổi cách, a, xử lý thôi, đúng không? <chuckles>
Ừm. Đúng, đúng. Đúng, đúng, chính xác. Đồng ý. Hiểu, hiểu. Ừm. Ừm. Đồng ý. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu, ừm. Ừm, thay đổi cách tiếp cận, thì vì thật ra là cái tuổi dậy thì đó, thật ra là nó có một cái phần gọi là, sao ta, phản nghịch, phải nói là phản nghịch trong đó. Và rõ ràng là nhà ai trải qua cái tuổi dậy thì đó là đều luôn luôn có cái cảm giác như vậy, chứ không phải là, sao ta, riêng em bạn và bạn đâu, à, mình nghĩ là đa số các trẻ đều có cái cảm giác như vậy, phải hông?
Đúng rồi. Ừm, hay quá, ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Thế cho nên là mình phải có thật sự nhẹ nhàng xíu chứ không phải là em đi, ai phải đi với. Cứ như bực lên cứ hay bảo vậy á, mình cứ bảo là "Ngủ đi, tầm 2:00 đêm rồi cứ làm cái gì", rồi mình nói với cái tông cũng khá là gay gắt đấy. Chứ không có kiểu: "em ơi, em đi ngủ đi, rồi xong mai có cái" đến cái lúc mà bực lên ai nói thì không <chuckles> không biết là bạn ai đấy có thói thói quen xấu ấy mình muốn thay đổi không?
Ừm. Ừm. Đúng, đúng, đúng. Ừm hứm. Ừm. Ừm. Ừm hứm. Hiểu, hiểu. Hiểu, hiểu, kiểu, giống như là, sao ta Ừm hứm. Ừm. Thì, à, thật ra là xung quanh mình thì, à, nhiều lúc là, kiểu, giống như là, sao ta, cũng mình cũng thấy nhiều người có cái thói quen xấu nè, hoặc là ngăn nắp quá, tui gọi là một cái thói quen xấu. <laughs>
Ờ. Ờ. Ờ, thì học sao á?
Thì, à ờ, thì thật ra á là, sao ta
Học tính tính
Ừm, những những cái người ngăn nắp á thật ra là họ rất là khó tính, cho nên là, kiểu, giống như là, sao ta ơ, chồng mình thì lại khá là ngăn nắp cho nên là còn mình thì ngược lại cũng á là hơi rất là bừa bộn ấy. Cho nên là đúng rồi, cho nên là hai người có hai cái thái cực khác nhau, cho nên là trong cái trường hợp này chắc là nếu mà chồng mình á thì mình chồng mình sẽ nghĩ là mình có cái thói quen xấu, có nghĩa là bừa bộn, còn mình á thì mình cũng sẽ nghĩ là chồng mình có một cái thói quen xấu đó là quá là ngăn nắp, phải hông? <laughs>
À. Ờ. À. Khá là bừa bộn, đúng không? À, ờ. <chuckles> À. Đúng rồi. Kiểu, quá kỹ tính đấy, đúng không?